بُصّي هي أ أ بالنسبة لي ال ال المميّز في الحتّة دي أو ال اللي بافتكره دايمًا هو العيش ده، ليه؟ لأنه العيش ده أو الطقوس اللي كنّا بنعملها إحنا دي أو اللي عملناها كلّنا أمي متوارثاها عن جدّتي أصلًا. يعني الموضوع مو متوارث عندنا في العيلة إنّه أ أ آه والدتي اتعلّمت ده من جدتي و وهي وخالتي بيعملوه، وأوقات كتير بنتجمّع كمان مع أولاد خالتي، وإحنا وخالتي نتجمع في بيت واحد ونقعد نعمل العيش سوا يعني، فبالنسبة لي ال العيش هو الحاجة المميّزة لأني يعني اللي شُفته فيه إحنا حتّى أصلًا أ يعني زمان من سنة ما كناش بنخبز لينا مثلًا 10 سنين، قعدنا 10 سنين ما نخبزش عيش في البيت، بسبب ال ال ال ال الظروف والوضع وكده، وبعدين من سنة قرّرت والدتي إن هي ترجع إيه تخبزه تاني، لأني بقينا إحنا كنّا بنشتري كنّا من برّه، فقطعنا العادة ف آه قطعنا ال بالضبط.
آه. أيوه أيوه. امم. آه آه، ترجّع بقى ترجّع عادتاكم تاني، وترجّع اللّمة تاني بتاعة عيالها وكده، ويعني ترجّع الأجواء العائليّة عامةً.
آه. بالضبط حصل، إحنا قعدنا 10 سنين حرفيًا ما كناش بنتجمّع التجميعة اللي حصلت لمّا بدأت والدتي رجعت من سنة كده وبدأت وقرّرت إن هي إيه، ترجع تاني تخبز يعني لمّا قدرت يعني تستعيد صحتها وكده وإن هي تقدر ت تخبز تاني يعني.
ده حلو أوي والله بجد، آآ، طيّب يعني هل مثلًا امم، بتيجي في مَرّة تكون متضايق أو مالكش مزاج تعمل حاجة و وبتكون متأثر نفسيًا إنك مش عاوز تعمل حاجة وكده؟ يعني بتحاول تبعد عن الموضوع ده على قدّ ما تقدر، والّا أنت دايمًا بتكون حابب إنك تشارك حتّى لو ما لكش مزاج؟
أنا أوقات كتير بابقى نايم، ووالدتي علشان ما ت ما ت ما تزعجنيش يعني وتتعبني وخصوصًا إن أنا إن أنا بابقى مثلًا ده يوم أجازة والّا حاجة لو صادف إن هو يكون يوم أجازة هي عادة بتخبز في أيّام الأجازة يعني.
امم.
ف فما بترضاش تصحّيني، أنا بقى باتضايق في اللحظة دي. هي دي الموقف اللي بيضايقني، إن هي ما تصحينيش أساعدها لأنه ال الموضوع مُجهِد يعني. إيه؟ آه بالضبط فبالن
ده لن جميل أوي. أكيد آه أنت يعني أصلًا أنت قُلت إنك بتحب تشارك معاها فيعني هتبقى متضايق إنك ما شاركتش وفي نفس الوقت متضايق عشان كمان ما ساعدتهاش.
امم. بالضبط، وهي مش مدركة إن الموضوع بيبقى باسطني بجد، لأن أنا في في حاجات ومشاعر وأحاسيس كده باحسها، اللي هو أنا أنا هابقى مُفتقِد الأيام دي بعد كده لمّا أبقى مش موجود، أو أبقى مسافر أو حاجة، بيبقى بالنسبة لي أنا مُفتقِد الأجواء دي، أنا نِفسي أعيشها، نِفسي أجربها.
آه.